Ah, mas eu acho que conversando, sabe. Você acha mais uma conexão com a pessoa, porque, você pode eu a assim, eu posso olhar para alguém e achar a pessoa bonita e acho falar que é o amor à primeira vista, mas eu não sei realmente como que é essa pessoa por dentro.
Sim. Aham. Sim, pode ser mais uma atração física, né.
Então eu não sei se eu ficaria a minha vida Exatamente, e aí sim eu diria, né, de primeira vista com certeza, mas a primeira pode ser até um amor à primeira conversa, <giggles> mas não à primeira vista para mim.
Aham. Sim, entendo. Entendi. E geralmente, assim, o que que mais te chama atenção em alguém, né, logo no início, quando você está conhecendo a pessoa? Você acha que o jeito de falar, a energia, a profundidade, né, da conversa, hã, se as coisas, se as se a pessoa gosta de coisas parecidas com as suas, hã, se é uma pessoa mais leve, uma pessoa que gosta de se aventurar, o que que te chama mais atenção em alguém quando você está conhecendo?
Sim. Então, com certeza uma pessoa que tem ambição, né, na vida e que sabe do que está falando, e também alguém que vai me dar atenção e me ouvir, e ficar realmente focado no que eu estou falando, né, eh, me fazer perguntas, ah, pessoas carinhosas, né, porque eu preciso disso na minha vida.
Aham. Sim. Aham. Sim. Aham. Com certeza. E você se considera uma pessoa que depende bastante de afeto, assim?
Mas Ai sim, sim. Eu sou canceriana, né, então para mim tudo é afeto. Eu preciso estar pertinho daquela pessoa, preciso receber amor, entendeu. E e atenção toda hora, né. Às vezes isso não é bom, mas infelizmente eu sou assim.
Aham. Sim. Entendo. Aham. É, tem que só tomar cuidado para não se tornar dependente emocionalmente, né. Então, é um cuidado que tem que ter, mas uhum tem é uma linha bem tênue, né, entre uma coisa e outra, né. É é você querer ter o afeto e você acabar se tornando dependente emocionalmente da pessoa. Então é uma coisa que precisa ter cuidado e ter esse equilíbrio também, né.
Exatamente, exatamente, é muito difícil. Sim.

Muito bom, gostei de saber disso, viu. E, assim, né, geralmente no relacionamento sempre tem uma pessoa que é mais emocional e uma que é mais racional, né. E como que você descreveria agora esse relacionamento que vocês têm, né. Hã, como que vocês equilibram, né. Se se vocês se existe essa diferença entre vocês de um ser mais racional, um mais emocional, quem é quem nessa história, e como que vocês lidam, né, com e como vocês equilibram essas diferenças, tanto de nessa questão e quanto nas diferenças de personalidade?
Sim. Uhum. Então, 100% eu sou mais emocional, e ele mais racional, mas a gente, né, entra ali num acor
Aham. Sim.
acordo, às vezes sim, às vezes não, mas eu sempre quero mais atenção, mais carinho. E ele já é, né: "Vamos direto para o para o nosso objetivo, vamos direto ao ponto". Exatamente, né: "A gente tem que fazer isso, isso e isso", e eu já quero, né: "Ai, mas, né, vamos conversar", sei lá o quê. <chuckles> "Ó, vamos, né, vamos com calma", e ele já "quero ir no" com objetivo, "eu não vou gastar tempo". Ah, mas é muita co
Aham. "Vamos direto ao ponto". Uhum. Aham. Sim. Aham, pensamentos bem diferentes, né, nesse ponto.
Exato. Mas, assim, é s é ter paciência e se comunicar hã se comunicar bastante e poder entender o o lado um do outro, né. Hã, eh, quando você você respeita como que a outra pessoa é e você ama essa pessoa, você acaba tendo mais paciência, respeitando e fazendo do jeito que ela quer. E a gente, né eu eu s acabo sendo um pouco mais racional quando eu sei que ele pre
Sim, isso é bem importante, né. Aham.